Tengo un chavo y no sé qué hacer con él. Lo que pasa es que ya tiene varios meses que no sé si lo despedimos, o si lo dejamos un rato para ver si mejora. Realmente no sé qué hacer porque es alguien que tiene mucha experiencia como especialista de calidad pero siempre tenemos que estarlo regañando: "Oye, corrige esto, corrige lo otro, eh, esto está mal". Todo el tiempo es lo mismo y resulta muy cansado. Siempre tengo que estarle corrigiendo las cosas y también me quita mucho tiempo de otras actividades que tengo y como que no estoy para perder el tiempo con tanto que hay, ¿no? Pero sí noto que hay una mejoría, y sí me da un poquito de pena, la verdad. Por lo mismo, o sea, es buena persona y todo. Y sí mejoró, pero no al nivel del resto del equipo. No sé tú qué me recomiendas. Y sí mejoró, pero no al nivel del resto del equipo. No sé tú qué me recomiendas.
Es es importante lo que lo que comentas en ocasiones en los en los trabajos, en las empresas hay, eh, una persona que que es, eh, muy buena en lo que hace, sin embargo, hay otras que, pues, ralentan, ¿no?, lo que es el proceso. En este caso, de este empleado que comentas, dices que le tienes que estar corrigiendo, que de repente hay mejorías, pero también a veces lo tienes que estar corrigiendo en todo momento, comentas que está mejorando ahora. ¿Cómo afecta al equipo? O sea, entiendo la parte que comentas que lo estás corrigiendo, pero esto, ¿cómo afecta a tu proceso, a tu equipo directamente?
Ujú. Ujú. Bueno, te explico un poquito más. Soy team lead y somos 2, de hecho. Entonces, tenemos un montón de intérpretes, tenemos los especialistas que los están evaluando, él es uno de los que evalúa. Y ahorita mandamos todas las notas a los supervisores, pero revisamos las notas de los especialistas primero. Entonces, ya sea que las notas tienen errores tipográficos, que está mal el puntaje, le bajó de puntos de más, luego le baja de menos, o como que no tienen coherencia. Entonces, es ese vaivén de, "Oye, acuérdate que esto es así, oye, acuérdate que esto es lo otro". Entonces, la verdad sí es un poquito tedioso el tener que estar corrigiendo no solo el puntaje, sino las notas, el formato, y estar detrás de él, vaya. Tenemos muchos especialistas y no podemos estar así con todos. Y lo peor es que a veces otros ven lo que él hace y le copian, entonces, ya es doble el problema, ¿no? Pero ujú.
Híjole, pues lar Sí sí sí es complicado eso que comentas eso que comentas de que, ya otras personas empiezan a tomar las las posturas de él, las actitudes de él, pues sí es algo algo complejo. Él am Preguntarte, para ahondar un poquito más en el tema. ¿Hay algún tipo de entrenamiento, certificación que él necesite para hacer esto? ¿Consideras que es una tarea sencilla? ¿Consideras que requiere ciertos ciertos conocimientos, eh, de licenciatura o ingeniería? Cuéntame, ¿có cómo cómo crees que a él él él lo esté lo esté haciendo? O sea, me refiero a, ¿crees que tenga dificultades porque el trabajo requiere más conocimientos de los que él pudiese tener?
Sí. Realmente no no necesitas ningún tipo de certificación especial, y él lleva haciendo esto m más de 10 años, incluso en una compañía anterior, él también estaba conmigo, solamente que estábamos como que en el mismo nivel, pero yo no sé, como te digo, las notas veo que ya mejoraron muchísimo, pero sigue siendo la misma cosa. Él sabe lo que tiene que hacer, solo no lo hace, y no sé por qué.
Okey, y y esto es algo, cuéntame, que ya han abordado tanto ustedes como especialistas, como compañeros, como los jefes, ¿ya es algo que se ha abordado se ha abordado con él? ¿Tienen algún algún programa o método de, no sé, a lo mejor, quizás tantas incidencia eh, tantas incidencias es igual a alguna sanción, o algo por el estilo?
De hecho, hemos hablado con él muchísimas veces y hasta mi jefa, que es la pues, la directora de todos nosotros, ella también ya habló con él directamente, igual lo conoce de hace mucho tiempo. Y te digo, o sea, sí hubo un cambio, pero no no como debería. A veces parece que está como que jugando, a él le gusta molestar a la gente. Entonces, es de: "Ay, no sabía ay, no sabía", y es algo que llevamos haciendo meses, ¿no? Entonces, no sé qué tanto de eso es: "Quiero molestarlos y divertirme con ustedes porque igual y no me hacen nada", o de verdad no puede, no sé, sé que igual le está fallando un poco la vista, no sé si es eso, entonces igual por eso me siento mal, ¿no? Porque también hay más detrás.
Y en algún momento, en al en estos acercamientos que tú has tenido con él, ¿ha mencionado si sigue disfrutando el trabajo, te ha mencionado la situación de lo de los ojos? Mm, ah, ¿alguna vez él ha abordado el tema de que hay algo en particular que le moleste?, no sé, quizá la jefa, quizá los supervisores. ¿Has notado o te ha contado él algo que le moleste puntualmente?
No, al contrario, creo que está demasiado cómodo. Como nos conoce a todos desde hace tanto creo que se agarra de eso para decir: "Ah, pues, no pasa nada, ya yo aquí estoy", y se le han ofrecido alternativas: "Oye, te paso a otro departamento que tal vez no requiere tanto detalle en las notas, te paso a esta otra cosa". Y tuvimos como que una solución temporal con un proyecto nuevo que se abrió, pero resultó que duró muy poquito, <chuckles> entonces fue lo mismo, regresamos a lo mismo y acabamos de contratar a más gente, entonces se nos abre la posibilidad de ahora sí poder, pues, decirle que se vaya porque ya tenemos más personal también, pero no quita que me haga sentir mal emocionalmente, ¿no?
Okey. Claro, claro, sí, por supuesto, eh, siempre el el hecho de de ser la persona portadora de la última decisión, de la decisión final, siempre es algo muy complicado. Por más que la decisión que tomes afecte a o mejore o, ah, favorezca lo que es la compañía, siempre tomar una decisión como esa es es complicado, ¿no?
Sí, definitivamente Y sobre todo porque es alguien muy puntual, o sea, si lo ves como que de todo lo demás, siempre llega a tiempo, siempre está presente, si le pides ayuda, está ahí, cumple su meta a diario pero, por ejemplo, hay un mínimo de la llamada que puedes escuchar. Tiene que ser de 7 a 10 minutos, y a veces la llamada dura 10 minutos, pero el intérprete habló 2 minutos y me sube el formulario, ¿no? Entonces, es como que: "¿Por qué me estás subiendo cosas que no debes hacer?", y cosas así. Supongo que habrá que dejarlo ir, ya que te digo, todo esto tiene más sentido porque ya son demasiadas veces, ¿no?
Claro, y es lo que lo que te quería preguntar a continuación, o sea, ¿cuál es tu objetivo principal del del del dejarlo dejarlo ir? Entiendo el que lo has dejado, pues, es por la situación emocional, ¿no?, que que te desprende esta esta esta emoción de de de culpa quizá, ¿no?, el hecho de tener que ser la portadora de las malas noticias. Pero también, ¿cuál es tu objetivo principal? O sea, ¿mantener los resultados, mantener buenas métricas, eh, reducir costos?, ¿o hay alguna otra cosa detrás de todo?
Realmente es mantener los resultados, porque igual si, por ejemplo, un intérprete no está yendo tan bien y de repente él escucha una de esas llamadas de 2 minutos, pues, ¿qué le vas a evaluar?, ¿no?, obviamente le vas a poner 100 o le vas a poner 90 y tantos, y el puntaje le va a subir. Entonces, ya no me da una imagen clara de cómo le está del rendimiento de los intérpretes que tenemos, ¿no? Entonces, eso es un problema, y por eso lo tenemos que estar revisando a cada rato, pero yo no puedo perder 3 horas todos los días revisando todo lo que él hace, porque tampoco, eh, es mi trabajo, ¿no?, y al final acabo trabajando sábado, domingo, porque ya me atrasé, ¿no?
Por supuesto. A costas de de de lo que él dejó de hacer. Claro, claro, es es es ese me parece algo algo muy frustrante tener que lidiar con situaciones como esas. Ahorita que me cuentas todo, me parece que tienes tienes la respuesta muy clara. Aquí simplemente es, este, poder lidiar, ¿no?, con esa con esa culpa que te va a generar, o que quizá después de esto que me acabas de contar ya no te genere. A final de cuentas, tú tienes un puesto y tienes que cuidarlo, ¿no?, tienes que dar resultados a los jefes. Y si esta persona te está a ti atrasando, si esta persona no está haciendo bien su trabajo, pues, sería bueno que que lo hablaras con él una vez más, ¿verdad?, a pesar de que lo pueda tomar a juego, tú trata de mostrarte de la manera más más segura, más profesional posible. Háblalo una vez más con él, coméntale la situación, quizá, ¿verdad?, si si tú ya notas que él de plano ya no está a gusto ahí, que está por estar, quizá, no sé, darle lo que es un ultimátum para ver si es que él mejora sus sus métricas, mejora sus calificaciones, sus sus notas, ¿no?, entonces, eh, vol a a vuélvele a insistir nuevamente, o sea, que dejarle claro que, pues, tu intención no es afectarlo por al dejarlo ir, sino que buscas una alternativa para que él pueda desarrollarse y pueda estar cómodo, pero que también pueda encontrar resultados, quizá en esta plática que que te comento que que te sugiero que tengas con él, pues puedas abordar otra vez, ¿no?, la opción de de cambiarlo de de departamento, ¿verdad?, y de igual manera, si tú ves que de plano él se muestra renuente a ello, pues sí, ir viendo, ¿no?, ir viendo, ir acomodando a tu equipo de trabajo para, pues, para la la inminente despedida de del compañero, ¿no?, yo te sugiero que no que no vayas con culpa, que no sientas culpa alguna. Al final de cuentas, eh, es tu trabajo contra el de él. A final de cuentas, tú tienes que cuidar un empleo. Eso sí, trata de ser lo más, eh, con con el más tacto posible, ¿okey?, ya yo creo que él ya sabe que está haciéndolo mal como para que, eh, se lo estén recalcando una y otra vez. Entonces, tra trata de tener mucho tacto si es que hablas con él, mucho, mucho tacto. Y pues sí, pensar en planes alternos, ¿no?, si tú ves que ya no, pues, eh, quizá puedes comenzar a empezar a planificar, ¿no?, a partir de qué fecha podrías ya hacer la transición, ah, de esta persona o traer a otra o armar el equipo, armar una estrategia. Entonces, yo te sugeriría eso, que que que puedas, este, evaluar todas las situaciones, que hables con él, busquen alternativas, y si de plano no, pues pues pues, que que que se deje ir a la persona sin culpa sin culpa alguna. Sé lo más sé lo más asertiva posible, y y y sin problemas. Tú tienes que ver por tu trabajo y debes de cuidarlo también.
Ujú. <chuckles> Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. Sí. Pues sí, no estaría mal hablar una última vez, para que ya no quede de mí tampoco. <chuckles> Así que
Es correcto. Es correcto. Sí, sí, ya ves, dicen dicen por ahí, ¿no?, o sea, a final de cuentas, eh, eh, no, un un un una vez más que más da, ¿no?, entonces, que no quede por ti, tú tienes que ofrecer tu 150% en el puesto que tienes, y por una persona, pues, no vas a no vas a perjudicar el trabajo de las otras 20, 30 o 40 que tienes por una simple persona.
Pues, muy bien. Agradezco mucho. Pues, sí. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Me agra me sirvió mucho tenerlo todo puesto tan claro. Te lo agradezco mucho.
No hay nada de qué agradecer, al contrario, mucho éxito. Buena suerte.